Olha, queria pedir a sua opinião de uma coisa, me ajudar, assim, a processar e colocar pensamentos numa ordem um pouco mais lógica, porque minha cabeça tá um pouco bagunçada.
É
É o seguinte, eu tô eu e o meu marido, ex-marido agora, a gente tá terminando um relacionamento de 15 anos, que não tem a menor chance de voltar. A gente já entendeu que realmente a melhor coisa a se fazer é cada um ir pra um lado, mas eu não tô preparada ainda pra contar para os amigos e pra família. Eh, a gente já teve essa conversa há 1 mês atrás, então, assim, tá muito sedimentado na nossa cabeça, a gente tá vivendo o nosso luto ali, eh a gente ainda mora juntos, mas eu vou me mudar daqui 2 meses. E, a gente tá tentando entender como a gente comunica isso para as famílias, porque vai ser um choque, sabe. E
Hum. Tá. Uhum. Hum. Ah, porque a relação de vocês 2 era muito próximo, um com a família do outro?
A relação é, a relação com a família é muito próxima, aquele estigma um pouco bonito, mas um pouco ingênuo de casal incrível, casal que nunca vai se separar

Sim. E você acha que eu já conto pra eles que eu vou pra Los Angeles nesse mesmo encontro, já infarto eles de uma vez? <laughs> Ou eu seguro essa informação e solto num 2º episódio? <chuckles>
Uhum. <chuckles> Acho que talvez para os pais dele você possa dizer, pra sua mãe depende do temperamento dela, que que você acha? Que ela é muito dramática, muito emotiva, ela vai tomar como 2 grandes golpes ou não?
Vai, vai. Acho que os pais deles vão ficar chocados, mas eles meio que vão entender que é um plano eu acho que a próxima pergunta vai ser: "Tá, e o que que vocês vão fazer?"
Vai? Sim. É.
Porque, né. Porque a gente não tem filhos, a gente aluga um apartamento grande, não faz muito sentido ficar com apartamento grande, mas a princípio o combinado é que ele fica e eu vou, né.
Sim, com certeza. Sim. Certo.